Sim, continua igual. Eu tenho um amigo que que é muito curioso, cara. Eu e ele a gente lembra de de de lances específicos de futebol que a gente foi. Então, assim, lances de 2000 de de sei lá, ah, mais de 10 anos atrás, que a gente lembra um do outro, entendeu.
<laughs> Nossa. Caramba. Uhum.
Mais de 15 anos atrás na verdade. Então é muito engraçado, a gente fala: "Olha" né, porque eu vou até compartilhar um lance aqui que eu sempre lembro desse outro amigo meu, é que foi muito interessante, a gente estava jogando, ah, futebol uma vez, tudo bem que não era em um lugar grande, era em numa quadra bem pequena.
Nossa. Uhum. Tá.
E aí a gente estava jogando bola, aconteceu um lance muito curioso, porque esse amigo meu, do meio da quadra, ele chutou.
E
E aí nisso que ele chutou, a bola bateu no travessão
Uhum.
e voltou para ele.
Meu Deus!
Nisso <chuckles> nisso que ela voltou para ele, ele com a outra perna, com a perna oposta que ele chutou
Aham.
ele antes que a bola caísse no chão, ele chutou de novo. E aí a bola bateu no travessão e foi gol.
E Meu Deus! <chuckles> E não tinha ninguém filmando, né, porque se não tiver filmando, contando ninguém acredita.
Ent <laughs> então, assim Poxa, não tinha. Exatamente. O bom é que eu é uma história do meu amigo, não é minha, né, se eu estivesse contando essa história, a pessoa não ia co não acreditaria. Mas é foi algo que realmente foi marcante, né, diferente, e ele lembra também de de uns lances meu, e isso é muito curioso, muito curioso.
<chuckles> Né, pois é. Não acreditei me Nossa, muito legal. E
Eu lem eu lembro hum.
e você acha que, você só joga assim, ou vocês também se juntam, talvez, para assistir jogos de futebol ou de outro esporte?